Oye, tengo mucha curiosidad, eh, después de ver tu trabajo, ¿de qué papel juega el error en tu proceso creativo?
Fíjate que últimamente he notado que cuando cometo un error, me da pauta a ser un poquito más creativa en cómo remediarlo, porque mi primera reacción no es a ver cómo lo borro, ¿no? Ah, depende, claro, eh, si es algo completamente que que se sale de lo que quiero crear, pues, sí. Pero generalmente cuando es un pequeño error, no sé, de que se me va un color que no era, o o, demás, pues siempre trato de de incluirlo para que sea como parte de la obra original, y trato de que se vea como algo que fue hecho a propósito. Yo creo que me queda mucho eso, que decía aquí mi mentor Bob Ross, que decía: "Pues, los pequeños accidentes no existen son son accidentes felices ¿no?"
Ujú. Okey. Okey. Ujú. Ujú, ujú. Oh. Ajá, okey. Ajá. Ajá, claro, ¿no? Digamos, parte de tu humanidad es es eso, ¿no? Y es parte del mismo proceso, ¿no?
Sí.
Eh, como has visto esta esta tipo, digamos, como de arte, de ¿no? Eh, del, eh, que se hace culturalmente en Japón cuando se rompen las vasijas y las, eh, remiendan con con virutas de oro, una cosa parecida.
Sí, por supuesto. Ah, claro, sí, no no recuerdo bien cómo se llama, pero sí sí me ha tocado verlo. Y es un significado muy bonito el que le dan de que algo que se rompe puede seguir siendo bello, ¿no? Al final.
Ujú. Claro. Exactamente. Y y justamente eso me me hace preguntarme, ¿cómo tú diferencias un error útil? Digamos que abrir puertas y cuando de plano ya es algo que pues a lo mejor y si te te puede costar más trabajo o simplemente no es funcional.
Pues sí, es depende de del tipo de de creación que esté haciendo. Por ejemplo, yo lo que más hago es pintura, dibujo y coloreo. Entonces, eh, digamos, un un error que de plano, pues, me haría tirar completamente la obra que estoy haciendo, pues, sería un error que sería fatal para mi obra. Estamos hablando, no sé, se me derramó toda la tinta en toda la hoja, estamos hablando de, no sé, se me mojó un más del cincuenta por ciento de la hoja. Entonces, ahí sí, pues, no no le veo muy mucho, eh, el hecho de tratar de corregirlo, dependiendo del de lo que esté haciendo. Pero si es, por ejemplo, un color equivocado, es una mancha de más, que no se borra bien un un pedazo de de lápiz o se daña el papel, pues siempre trato de de ser lo más creativa posible, siempre trato de hacer que mi creatividad, eh, se exprima lo más posible para ver cómo lo puedo integrar en lo que ya estoy haciendo. O incluso hay ocasiones que esos pequeños errores dan pauta a que creé algo completamente diferente de lo que p tenía planeado y termina siendo algo que me gusta y eso también es muy bueno.
Ujú. Okey. Vale. Ajá. Claro. Vale. Sí. Okey. Ujú. Sí. Ajá. Ujú. Okey. Ujú. Claro. Ajá. Sí. Okey, y justo antes de pasar a a esa parte en la que aprovechas los errores como semillas, ¿no? Para algo nuevo quisiera preguntarte, si al momento de integrar los errores a tu obra, tienes, eh, a técnicas específicas, digamos, en la que digas: "Okey, este error tengo que integrarlo de una manera especial a toda la obra", o, simplemente y, ahí pasó y ya, fluyó en la misma dirección en la que estaba.
Sí. Pues es dependiendo también el tipo de error aquí, pero sí me he dado cuenta de que me ha abierto a buscar siempre nuevas técnicas, porque hay cosas, pues, siempre s un creo que un artista siempre está aprendiendo, siempre nuevas técnicas y nuevos materiales. Entonces, dependiendo de cuál es el resultado final que quiero que tenga, eh, trato de siempre buscar, ya sea, con tutoriales de veo videos, eh, veo libros, algo por el estilo Sí, me voy actualizando para, pues, ir aumentando mi repertorio. Si es un error que a lo mejor ya me ha pasado antes, ah, pues, fácilmente, pues, ya lo ya lo sé cómo asimilar. Pero si es algo completamente nuevo, pues, trato de de indagar un poco para ver para empezar, para ver qué tipo de resultados puedo obtener haciendo haciendo diferentes tipos de técnicas, ¿cómo lo puedo ocultar? O incluso, ¿cómo lo puedo resaltar?
Ujú. Ujú. Claro, sí, sí. Ujú. Oh, vale, vale. ¿Te vas actualizando? Ujú. Ya. Ujú. Sí. Ujú. Claro, y y eso es algo súper importantísimo, ¿no?, porque al momento de de tener esas oportunidades, pues, saber tener las herramientas apropiadas para aprovecharlas, ¿no?
Sí. Sí, claro.
Eh, y y y dime también ya pasando al tema que comentabas, ¿no?, de cuando un error es, eh, ger germina en una en una idea completamente nueva, eh, ¿tú qué parte de tu trabajo dirías que es, eh eh, que proviene, digamos? O sea, si es una mayor parte de esta espontaneidad o, eh, simplemente, digamos, son mi son han sido obras minúsculas, ¿no? Pequeñas cuestiones ahí de vez en cuando.
Sí, pues yo creo que sí, siempre todo lo que hago, sí hay una porción en el que un error se convierte en algo más. Yo te diría, pues, te puedo poner un contexto, un ejemplo súper rápido, ¿no?, eh, últimamente he estado indagando un poquito más en una nuevo tipo de pintura que se llama gouache, esta pintura, eh, lo que la hace diferente a todas las demás es de que actúa similar al acrílico, que el acrílico pues eso como un plástico, y es lo suficientemente opaca como esto, pero es soluble al agua como una acuarela, entonces, eso lo hace un poquito más versátil, entonces, sí.
Okey. Ujú, ujú. Qué. Gouache, okey. Okey. Oh. Como una combinación de ambos mat okey, okey.
Sí, es como una combinación de ambos, no se plastifica y no queda brilloso como un acrílico, queda completamente sin brillo, pero es mucho más opaco que una acuarela, una acuarela tiende a ser muy transparente y trabaja más en capas, entonces, eh, pues, la última vez que que hice algo con esto, eh, siempre me gusta, pues, buscar referencias y demás, ¿no?, no exactamente copiar porque no, mi mi punto no es hacer el arte como tipo fotografía, ¿no? Creo que para eso son las fotografías, a mí me gusta como que meterle mi estilo. Entonces, lo último que hice sí, por supuesto, inspirarme y tomar lo que me gusta de cada de cada referencia que veo, y así, pues, poco a poquito ir desarrollando más mi estilo, lo último que hice con esta técnica, eh, fue un pequeño modelo de avión, como un avión comercial, entonces, mm, recuerdo que hubo una parte del avión, eh, en el que tuve una mancha, yo nada más planeaba hacer lo que es el avión como tal, sin fondo ni nada, pero la pintura, como te digo, es es a base de agua, entonces, se me fue un poquito de más el agua y manchó un poquito el fondo, entonces, dije: "Uy, pues, ¿cómo le hacemos aquí?". Tenía una opción, eh, que dije: "O lo pinto con con blanco, pero se va a ver de alguna manera la textura, y pues, no es lo que estoy buscando", entonces, mi solución ahí fue hacer, em, como el cielo, pero no lo quise hacer como que, mm, 100% tal cual, lo hice como 2 cuadros, no sé si me explico, 2 cuadros de fondo nada más separados, así como arte muy pop.
Ajá. Ya. Okey. Ujú. Sí. Sí. Sí. Ajá. Claro, o sea, el inspirarte sí, ¿no? Ya, sí. Sí. Oh. Oh, ya. Ajá. Ah. Sí, sí. Mm. Okey. Ajá, okey. Ujú, oke Ujú. Okey, a ver, profundízame esa parte, ¿que se co eh, cómo sería como arte pop?
Sí. El arte pop no sé si lo has llegado a ver, hay uno muy famoso de Andy Warhol, que son estas latas de Candles en diferentes colores. Es la misma lata, pero diferentes colores en la pintura. O también de de Marilyn Monroe. Ah, pues básicamente eso fue lo que hice con diferentes colores, no colores de cielo, hice como que este fondo.
Ah, s Ya, ya. Sí. Ujú. Oh, ahora entiendo, ahora entiendo. Okey, oye, y, pues, muy interesante entonces, eh, dime, eh, ¿tú tienes, eh, algún alguna, eh, técnica, digamos? Bueno, porque a veces el cometer errores puede llegar a ser complicado, eh, emocionalmente, ¿no? Eh, entonces, al momento de tú cometer un error con una de tus obras, eh, necesitas a eh, tomarte un tiempo, no sé, para analizar, para relajarte, para, a ver, tomar una estrategia al respecto, o, dejas que fluya. Así, ¿sabes qué? Pues ya, así como me comentas el el el ejemplo de de este de este de esta pintura del avión, ese esa estrategia para convertirlo a hacia la el arte pop, ¿cómo cómo fue ese proceso? Digamos, el proceso creativo después del error, digamos.
Así es. Sí. Claro. Sí, claro, pues no te no te voy a a mentir, la verdad es que sí tiene como que un impacto emocional porque, pues, tú cuando creas algo generalmente tienes algo, eh, ya en visión, ya en la cabeza de cómo quieres que que quede. Y pues cuando no queda así pues si si, eh, te cuestionas ¿no?: "¿Pues lo dejo así, hago otro?", y después te cuestionas todo el tiempo que le has invertido, porque sí son varias horas las que se les invierte a veces algo en las obras. Entonces, eh, generalmente cuando a mí me pasa eso, sí me tomo un tiempo, no muy largo, claro. Sí, como que me le quedo viendo varios minutos al al error, como para ir procesando como que p qué puedo hacer, pero hay veces que sí obviamente me quedo en blanco, entonces pues trato de por un momento ignorarlo y continuar con otra parte que todavía necesita detalles y terminarlo por completo y dejar hay veces que sí dejo el error hasta el final para ver cómo lo lo integro, o hay veces que es un error que en ese momento me da la idea y lo integro en ese mismo momento, pero siempre tiene que ver pues qué tipo de error sea.
Ujú. Claro. Ujú. Claro. Sí, sí. Claro. Sí, pues Claro, es difícil. Ujú. Ujú. Entiendo. Okey. Ujú. Okey. ¡Oh! Claro, okey, está está bien interesante esa parte, justo eh como lo mencionas, eh, que que tú tienes una idea en la cabeza de lo que quieres para tu obra, ¿no? Eh, a mí me da curiosidad cuando al final terminando una obra, eh, te das cuenta de que hay un error a lo mejor, eh, que es general, o sea que la que la obra que tenías en mente no se parece o not no expresa o no señala, no sé cómo es podría expresártelo yo a ti, eh, pero que no es lo que estabas esperando y es un error, digamos, general, ¿no? Eh, si te ha pasado y y y cómo funciona esta parte, ¿no? ¿Cómo te hace sentir cuando el resultado no es lo que esperabas?
Sí. Sí, claro. Sí, por supuesto me ha pasado constantemente a través de los años que pues he practicado más con con lo que hago. Em, pero sí, creo que sí es muy importante saber dejar ir las cosas. Creo que uno uno como creador o como artista creo que e es su peor crítico siempre. Entonces de alguna manera siempre lo veo con ojo muy clínico, eh, todo lo que hago. Em, pero sí sí sí es difícil, em, pero de alguna manera con el pasar del tiempo me he dado cuenta de que aunque no me salga exactamente como yo quería, pudo haber alguna técnica que aprendí de eso, puede haber alguna porción que que fue significativa para mí, que para el siguiente, eh, lo puedo usar ya desde cero y ya voy a saber exactamente qué qué cuál es el final que me va a dar cierta técnica, cierto material porque también todo eso influye, no todos los materiales funcionan igual. Entonces creo que es lo más importante, saber soltarlo y tomarlo como parte de la experiencia de mi de mi carrera.
Ujú. Sí. Claro. Okey. Entiendo. Ujú. Okey. Oh. Okey. Okey. Aja. Sí, sí. Entonces, dirías que la la parte más importante de un error al al final, eh, ene ¿es relacionado con la técnica, a lo mejor?
Sí, se podría decir que sí, porque por ejemplo, si es un error de técnica el que estás teniendo, pues, ya sabes qué no hacer con esa técnica, o ya sabes qué no hacer con ese material, o en qué no usarlo. Entonces, sí te da conocimiento de alguna manera.
Ujú. Okey, ¿y tienes algunos de esos errores garrafales que todavía conserves o de plano los tiras?
Eh, no, de hecho, sí me gusta conservarlos porque, pues, me gusta mucho ver, eh, mi progreso. De alguna manera, a veces les tomo foto, eso sí, el cuando considero que no es suficientemente bueno, eh, no lo publico, porque sí me gusta publicar lo que hago. Generalmente, pues, más que nada para la comunidad, porque es es una comunidad muy grande todavía allá afuera, la que sí le gusta ver, pues, a veces que los libros de colorear para adultos, que el dibujo, que cierta marca. Ujú.
Claro. Ujú. Okey. Ajá. Ah. Sí, sí. Okey. ¿Y te refieres? Ah, perdóname, ¿a una comunidad digital, eh, a través de tus redes, por ejemplo?
Sí, es una comunidad digital a través de las redes, pues uso bastantes etiquetas, eh, y utilizo las etiquetas de las marcas de las cosas que uso, porque a veces la gente pues quiere, antes de de ver si quiere invertir cierta cantidad de dinero en alguna herramienta, pues, quiere ver cómo cómo hace su performance, ¿no? Porque sí sí las cosas, claro, ah, muchas cosas profesionales, pues, ya sí son un poquito caritas. Entonces, sí se tiene que ver si sí quieres invertirlo o no.
Oh. Okey, okey. Sí. Ujú. Sí. Y además es a veces es caro, ¿no? Ajá. Ujú. Vale, lo entiendo. Oye, y e está súper interesante. Entonces, conservas estas, eh, obras que pueden ser errores y aunque s llegue a ser íntimo, es un museo a a tu a tu carrera, como bien dices, ¿no? Tu crecimiento con todo y sus sus tropiezos, ¿no?
Sí. Sí, por supuesto, aunque no lo muestre el mundo, es algo que sí yo yo veo nuevamente de vez en cuando como para para ver qué tan lejos he llegado, y solo así es que noto mi mi la forma en la que sí sí he ganado confianza y y creatividad en todo este proceso. Porque hay veces, como te digo, como somos el peor crítico para uno mismo a veces siento que, la verdad, digo: "No ha avanzado nada, ¿por qué esto sigue igual?". Y demás. Entonces, ya me tomo el tiempo de ver, pues, todas estas estas obras de hace años anteriores. Y, pues, la verdad, se hace mucho más evidente. Sí.
Ujú. Vale. Claro. Claro. Sí. Sí. Sí, sí. Recapitularlo, ¿no? Ujú. Okey, interesantísimo. Y hoy en día, así como me me dices, digamos, que tienes obras, eh, pues, de tus primeras obras, ¿no? Me imagino que tienes de tus primeras obras, ¿qué sientes cuando ves esas primeras obras? Obviamente, pues, ya un una diferencia en técnica, e etcétera. Pero platícame un poco de de ese sentimiento.
Sí. Pues lo que siento más que nada, es me gusta como, em, veo ya las cosas de una manera como con un ojo crítico. Ya no desde el, ah, soy muy mala. Ay, qué f qué feo, ¿no? Ya lo hago ya como con algo más objetivo. Porque en cuanto lo veo, digo: "Ah, pude haber hecho esto, esto, esto", em, ya se me dan como que ideas rápidas de de qué pudo haber mejorado, y cómo lo pude haber mejorado. Entonces, eso es lo que me gusta también, ver cómo también eso ha cambiado en mí.
Ujú. Claro. Ya. Ujú. Sí, sí, sí. Ujú. Ya. Ya. Oye, pues interesantísima la experiencia que me compartes, y y, pues, te agradezco mucho por a abrirte de esta manera, me servirá muchísimo la información. Eh, espero que pronto podamos seguir platicando.
Claro. Te agradezco todas las preguntas y el tiempo que me, eh, diste aquí la oportunidad, y, pues, esperemos seguir hablando en un futuro.
Claro que sí. Cuídate mucho, hasta pronto.
Igual.